Oh, bueno, y pues, me me comentabas que te te gusta la comida. La verdad, todavía no sé en qué aspecto, pero para comenzar a conocerte un poquito más en cuanto a eso, te quería preguntar, eh, ¿hay ciertas comidas es en específico que te hacen sentir como que estás en casa?
Wao, son muchas comidas. <laughs> De hecho, este, en algún momento de mi vida, cuando me tuve que independizar de de casa, me casé, me me fui con mi familia, este, yo extrañaba mucho la sopa de mi mamá, o sea, era uno de los platillos
Okey. Ujú. Ajá.
que cómo los añoraba definitivamente los los añoraba muchísimo. Entonces, estaba yo trabajando y había ahí una fondita cerca de del trabajo y la persona cocinaba, pues, es muy clásico hacer sopa, guisado, etcétera. Eh, cada que la comía, añoraba mucho de estar con mi mamá. O sea, si le extrañaba, extrañaba estar con ella y y esa era una forma de acercarme. Era algo, un platillo muy sencillo, pero que me hacía sentir en mi hogar, esa sensación de protección de cuando eres niño, vienes de la escuela, que es el recuerdo que más me trae a mi memoria, es cuando vienes de la escuela a que tienes hambre y que el primer olor que hay al abrir la puerta, wao, la sopa, así, la aroma desde la entrada de la puerta, delicioso. Y ahí ya venía, "Por cierto, ¿ya hace hambre?". Pues no, déjame decirte que hasta hacía el doble de hambre. Entonces, saber que mamá siempre tenía lista esa sopita deliciosa, entonces eh, era muy motivante llegar. De hecho, venía venía así como con esa emoción de: "Ay, mamá, que habrá hecho de comer hoy", ¿no? O sea la sorpresa, pero especialmente ese platillo. Y sí, efectivamente llegaba y, pues, ya nos nos daba de comer a todos los hermanos. Y y sí, fíjate que a a pesar de que ya han pasado los años, esa parte de la sopa sigue siendo el lugar donde me me siento segura, donde me siento en casa.
Ajá. Mm. Sí. Okey. Okey. Es la sopa. <chuckles> <chuckles> <chuckles> Sí. Mm. Okey, qué bonito, ¿no?, y además, es es claro que te hace sentir en ca casa por la manera en la que lo cuentas, es es muy vivido el recuerdo, eh, muchas personas se podrían identificar quizá en otros aspectos, eh, pero identificarse con eso que que tú estás diciendo, em, y y, eh, ¿cómo era la sopa? Porque no me la imagino, o sea, dices: "Sopa", y yo pienso en en caldo de pollo con arroz, porque es la es la sopa que yo conozco pero, ¿con qué sopa era?
Ajá. <chuckles> Ah, mira, aquí en casa es la sopa de pasta, e es esa que es de figuritas o ya sean, así que palitos, rueditas, estrellitas, que se hace a base se puede utilizar caldo de pollo como la base, es lleva jitomate, ajo, cebolla, perejil, e eh, algunos, este, amor de mamá, <chuckles> eso era básico y este, y también lleva, pues, obviamente su salecita, y este, y ahora sí que la la la el punto es cocer la sopa junto con el caldito, entonces, agarra un sabor muy delicioso, si hace frío, sabe más delicioso. Pero fíjate que esto esto que te comentaba del amor de mamá, yo creo que era muy importante ella lo hacía con mucho gusto para nosotros, y se sentía, porque, ella siempre, eh, no sé cómo le hacía, ¿verdad?, con tantos hijos, éramos 6 no sé cómo le hacía para tener la comida lista para cuando llegáramos de la escuela, entonces, sí era muy muy agradable, entonces, es un platillo realmente sencillo, eh, prácticamente se considera un complemento, ma más que un platillo, como un guisado ya más elaborado, pero el el valor que tiene para mí es es es mucho más grande que eso.
Ah. <laughs> Claro, sazoncito. Ajá. Ujú. Okey. Sí. Mm. No, sí. Sí. Sí. Okey. Uju, uju. Sí, sí, sí, justamente, em, luego hay mamás que dicen que no les gusta cómo cocinan, eh, o sea, que no les gusta su propia comida, pero, la pruebas, y, y dices: "Rayos, qué buena comida, eh, hasta podría hacer, usted la comida". Y y el hecho, de que también, aprecies, el que ella, mm, con 6 niños, porque, pues, es que sí sí es mucho. Yo conozco a alguien que tiene 12, 12 doce niños. Son mis tíos. Este, pero, mm, e el el hecho de que, digas que está muy lindo, que que para 6 personas, haya tenido la comida siempre lista, em, habla muy bien. O sea, no no no tiene que ser un un platillo super elaboradísimo, gourmet increíble, de un sabor, eh, absolutamente idóneo. Para ser el platillo que te recuerda, eh, a casa.
Ajá. <laughs> Sin duda sin duda fue un platillo, ha sido un platillo, sigue siendo un platillo, porque, actualmente siempre hacemos sopita. O sea, hablamos que de 7 días a la semana, mínimo, hay 2 o 3 días de sopa. Eso es clásico, en nuestras comidas, entonces Fíjate que así, contándote una historia para para darte, como la importancia para mí, de la sopa. Yo me divorcié al final al final del día, me divorcié, y justamente, estaba en ese proceso donde estás triste, confundido. En donde no sabes si fue tu culpa, de la otra persona, ya no sabes ni quién tuvo más culpa. Pero cuando yo comía esta sopa, sentía esa protección. O sea, como en un lugar seguro. Me sentía abrazada, porque yo no no O sea, estaba en otra situación, en ese momento de mi vida, Y cada que yo la comía, sentía ese abrazo, donde me sentía niña otra vez, donde cero problemas, todo era bonito, color de rosa, divertido, era puro jugar. Si acaso, tu trabajo difícil, era hacer la tarea, que era para ir a guau. Se te hacía, como que eran muchas cosas que hacer. Pero me transportaba, así como que volví a ser niña en ese momento, entonces, sí fue fundamental para mí, esa esa pequeña sopa, fíjate. En ocasiones, eh, darme cuenta se me salían las lágrimas, fíjate. Era muy conmovedor, o sea, era algo involuntario, porque no, pues, yo estaba comiendo en una fonda, cerca del trabajo, pues, ya grande yo, obviamente. Y y viviendo esa experiencia de de lo reconfortante, y de lo sanador, que era una sopa. <chuckles> Aunque pareciera sencillo, para mí, e era algo muy liberador, en ese sentido, fíjate.
Sí. Okey. Sí, ajá. Uju. Mm, okey. Mm. Sí. Okey. Sí. Sí. Mm, qué lindo. Oh, wao. Ajá. Ah. Claro. Y, oye, eh, yo yo me imaginé, que específicamente, la sopa que comías en tu casa. Pero, e es es, eh, o sea, por lo que entiendo, ¿es algo como común en tu zona, eh, esa ese tipo de sopa?
Sí, de hecho, en todas las los lugares que venden comida, incluso restaurantes, siempre hay una sopa, es parte de la de, ahora sí, de las comidas, es parte de la guarnición o parte de los platillos básicos. De hecho, es con el que regularmente abren el el lo que es la comida. Primero te dan la sopa, ya sea arroz, sopa aguada, que en este caso es la que te estoy comentando. Y ya, después viene el plato fuerte y al final el postre, es lo básico en casi todas las lugares que venden comida. O sea es tradicional de aquí. <chuckles>
Ujú. Ujú. Mm, ajá. Es que Okey. Ah, oh, es este, ahí. Y claro, es que no lo conocía, ¿de dónde eres?
Eh, pues, somos aquí de la parte de México y, este, bueno, latinos al final. Y sí, es muy común que en esta zona se coma la sopa. Es muy deliciosa y te digo, es parte del día a día, o sea, tú puedes encontrar sopa donde sea, ¿eh?, o sea, en casa, obviamente, tenía el amor de mamá. Yo en ese momento estaba muy lejos de casa. Entonces, este este, cuando yo comí esto, aparte de que estaba pasando por mi divorcio y todas esas situaciones, me reconfortaba. Nada más, mira, yo nada más iba a comer la so porque ni apetito tenía, la verdad, no tenía muchas ganas de comer, porque la comida se me atoraba en la garganta, pero cuando comía la sopa, te digo, las lágrimas se me salían solas. O sea, era increíble cómo me sentía protegida, eh, me remontaba a mi niñez. O sea, eran muchos factores los que yo vivía a través de este platillo.
Sí. Claro. Okey. Sí. Sí. <chuckles> <chuckles> No inventes. Ajá, sí, sí, sí. <clears throat> Ajá. Me estás dando pues, me estás enseñando algo muy nuevo, la verdad. O sea, no no sabía yo, no tenía idea de que alguien se pudiera sentir tan tan conmovida con con un platillo en específico. Porque porque sí, o sea, estás hablando como muy extremadamente bien del de la manera en la que te hacía sentir, cómo te te sentías apapachada y, pues, en casa ¿no? Que eso se, eh, se dice en una palabra pero, pues, es mucho decir en realidad. Eh, mm, ahora estoy dudando un poquito bastante de que tengas otro platillo que le pueda ser, eh, mínimo, mínimo ahí llegarle a los talones a este, <chuckles> porque de verdad, o sea, no, lo lo cuentas muy lindo.
<chuckles> <chuckles> Es que <chuckles> esto fue en una etapa complicada de mi vida, pero no, tengo muchos platillos. Había un platillo de cuando era pequeña, eh, en ese tiempo nuestra familia se acostumbraba a que que nos hacían el día de nuestro cumpleaños el platillo favorito, ¿no? Entonces, hubo un platillo por ahí, que lo pedía yo cada cumpleaños desde que yo me acuerdo, o sea, yo me encantaban los pulpos en su tinta y el arroz blanco, por ejemplo. Era ese era el de fiesta, entonces, ya sabía mi papá, mi mamá, que era mi platillo favorito, era consentido, era consentida en ese sentido. Entonces, cada año lo pedía, lo pedía, lo pedía, lo pedía, a ese platillo, era repetitivo, ya ya era una estampa en mi vida. <chuckles> Y, obviamente, cada que lo pruebo me remonta justamente a la etapa en que, bueno, que todavía vivía mi papá, y que era el que hacía realmente los pulpos en su tinta, le quedaban deliciosos. Entonces, sí me remontaba mucho a ese momento de celebrar los cumpleaños. Marcó cada cumpleaños mientras yo estuve con mi papá. Cada que lo como, cada que lo pruebo, pues, lo recuerdo, obviamente, con mucho cariño. Y y esos eventos divertidos de que ese día era era tu cumpleaños y aparte no hacías nada, era así como genial. <laughs>
Ujú. <chuckles> Okey. <chuckles> Okey. <chuckles> Mm. No. Uy, sí claro. No, en especial, pues, eh, tener la fortuna de de ser, pues, consentido en tu cumpleaños. Creo que es algo que no muchas personas pueden llegar a experimentar por diversas razones, y y tener un un tan lindo recuerdo atesorado de de una manera tan especial, pues, a a lo largo de los años es algo que te llevas, eh, de forma muy positiva y que afecta en toda tu vida, ¿no crees?
No, claro, por supuesto. Ahorita ya te hablo de que tengo más de 50 años y lo recuerdo como si estuviera ayer, como si fuera niña. Eh, los recuerdos de los olores, los sabores. Actualmente, este, no, hay muchos guisados si te contara a las cuentas cuántos guisados, eh, ya con tantos años de experiencia. Ahora ya también, ya también me toca la parte de sembrar recuerdos a través de la comida que que cada que los que los hijos coman te recuerden, fíjate, es algo bien curioso. Ahorita viniendo a mi memoria, yo les hago a mis hijos la sopa y ellos ya son adultos, ya tienen sus propias vidas y le llaman, eh, la sopa de amor de mamá, fíjate. Yo jamás les compartí esta experiencia, realmente es algo que voy redescubriendo de mí misma, y y y casualmente ellos cada que comen esa sopa en particular, o sea, la sopa aguada que te comentaba, se acuerdan de mí, fíjate. O sea, es algo súper curioso, no planeado, y siempre me dicen: "Mamá, es que cada", o sea, ya están grandes, vienen, ah, ya no sopa de amor, así le llaman, sopa de amor de mamá. Yo, con todo gusto. O sea, yo creo que es el amor que que que se siente a través de este platillo, fíjate, sencillo, pero que tiene es muy conmovedor y que nos ha unido de una forma bien chistosa. A mí con mi mamá y a ellos conmigo. Es algo super curioso.
Okey, okey. Este Ajá. Sí. Ajá. Sí. <chuckles> Okey. Ah. Sí. Ay. <chuckles> Sí. Sí. <laughs> Claro. Sí. Justamente, ¿no? Y, además, siento que es algo, mm, muy ah, ay, ¿te iba a decir?, ya ves, es es que Okey, no, todo bien. Eh, siento que es algo, e es algo muy, mm, pues, humano en realidad. Y es que sí es que sí, yo me me estoy identificando. <laughs> Por eso, estoy así, estoy encontrando las palabras para, este, pero el el récord es como es como la música, ¿sabes? Es como la música. ¿No te pasa que?, el tanto la música como la comida, es como un olor, e es que también un olor, un olor es es, eh, algo fascinante, porque te hacen viajar, es como si permitieran e eh, fuera la llave para que tus memorias, eh, sean más sólidas. Es como, eso no se te va a olvidar de verdad, ¿sabes? Porque lo relacionas tanto y marcó a aunque simple, quizá marcó de una manera tan profunda, eh, una parte de tu vida durante tanto tiempo y representó algo de en este caso, seguridad, por ejemplo, durante tanto tiempo. Y lo ha hecho durante tanto tiempo, que es como ya imposible de olvidar y l y lo relaciono mucho con la música. Siento que es un puente, te lleva. Ahí.
Adelante. <chuckles> No, adelante. <chuckles> Sí, definitivamente me marcó esta situación. Digo te lo platico como si hubiera sido ayer ya pasaron algunas primaveras por allí y y lo sigo sintiendo. De hecho, lo como lo disfruto hasta el día de hoy. Lo sigo disfrutando con ese cariño. O sea, para mí sentarme a comer un plato de sopa en casa, digo, porque actualmente vivo con mi mamá. Afortunadamente sigue a mi lado, este, ella sigue cocinando a pesar de que ya es una mujer que ya va para los 80 años de edad. Ella sigue haciéndolo con todo gusto. Eh, creo que es algo que disfruta bastante. Eh, yo sigo disfrutándolo así, ya es obviamente otra otra situación, otro momento, pero sigue siendo de mis platos favoritos hasta el día de hoy, con muchos más platillos. Pero esto es por lo que representa definitivamente, es algo más que una sopa aguada, e es el calor de mamá, eh, que ahora también se refleja en mis hijos, y e es el cariño, el abrazo, el compartir con mi mamá, el compartir con mi familia. Es algo muy agradable. Entonces, hay muchos más platillos, e el de mi papá que también, de repente, si tengo la oportunidad de volver a comerlo, pues, es como si estuviera con él, ¿no? O sea, eh eh, recordándolo de alguna forma y ahí teniéndolo presente, a pesar de que ya han pasado más de 20 años que ya no está con nosotros. Entonces, es algo muy bonito poder como recuperar esas memorias y y y como si estuvieran ahí, como si estuvieran vivas nuevamente. Entonces, sí, ha sido muy genial. Todo esto me lleva a casa, a mi casa número 1, que hablo papá, mamá, hijos, y me lleva sin duda y siempre lo voy a recordar con muchísimo cariño.
Ujú. Ya. Sí. ¿Sí, o qué? Okey. Ujú. Sí. Sí. Ujú. Mm, ándale, eso. Y yo. Sí. Ajá. Mm. Ay, qué bonito, hasta me conmoviste. En especial con eso último que dijiste, eh, pues, la verdad nunca lo había pensado pero, em, a pesar de de que, pues, ya ya pasó, pues, tiempo de desde que falleció tu tu papi, en en paz descanse, este, mm, el el hecho de que lo puedas es que yo tengo 22 años, ¿sabes?, y y el hecho de que lo puedas recordar
<chuckles> Gracias. <chuckles>
así, eh, a pesar de que, pues, ya haya pasado el tiempo eh, no sé, se me hace como o u otra de las cosas, eh, mm, que son superhumanas, que rara vez se encuentra encuentras o o rara vez tienes la oportunidad de darte cuenta y que, justamente, te hacen sentir más humano.
Sin duda. Y, de verdad, muchísimas gracias por tu tiempo, por darme la oportunidad de platicarte esta historia y gracias por todo.
No, ya sabes, gracias a ti. Yo, me volvió a gustar muchísimo la plática y, pues, aquí vamos a andar. Espero que estés muy bien y linda noche. Feliz Halloween. <chuckles>
<chuckles> Cuídate, gracias.
Y día de muertos. De nada.